ค่ะ ใช่ ก็ส่วนตัวก็ มองว่าสำคัญนะคะ สำหรับแบบว่า
ใช่ ๆ
ค่ะ เป้าหมายใน ช ในชีวิตอะค่ะ ค่ะ
อัน สำคัญมาก มันเป็นการทำให้เรารู้สึกมีแรง ใจในแต่ละวันดีกว่าเราตื่นมา อะ! ไปทำงานหาเงินกินข้าว แบบ เนี้ย
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็
เพราะชีวิตวันนี้ คือโลกนี้ มันก็โหดร้าย อยู่
อืม ใช่ค่ะ แล้วอย่างของตัวเองอะค่ะ ก็ตอนนี้ก็คือเป้าหมายที่ จะต้องทำ ใช่ไหมคะ ก็จะ เป็นแบบการสอบภาษา อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเราก็อาจจะต้องแบบ ว่าอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจ เวลาที่สอบ อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ อือ ค่ะ ใช่ สู้ ๆ ขอให้อ่าน
ค่ะ
อุ๊ย! ม จริง ๆ หนังสือก็เยอะนะ หนังสือภาษาอังกฤษพวก พวกหนังสือนอกเวลาของเด็กน่ะค่ะ ดีนะ ใช่ ดีมาก ๆ
อา พอดีเป็นสอบ IELTS อะค่ะ
อืม มันก็น่าจะช่วยเรื่องการเขียนกับ การอ่านอยู่นะคะ ใช่ ๆ
อาจจะเป็นคำศัพท์อะไรที่มันยังไม่ ถ้าเป็นของเด็กเลย มันก็อาจจะยังไม่ ไม่ครอบคลุมอะค่ะ ใช่ ส่วนตัวก็จะ เป็น การใช้หนังสือที่แบบ เขา อา ใช่ ที่เขาออกข้อสอบอะค่ะ มันก็จะ ตรง ค่ะ เราก็จะฝึกทำตรงนั้นน่ะค่ะ แบบว่าเพื่อที่จะแบบ ว่า เอ่อ ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
อืม อือฮึ ใช่ไหมคะ ตรงไปเลยเนาะ หนังสือสอบ อืม ค่ะ อุ๊ย ให้กำลังใจค่ะ ใช่ ๆ เราก็ค่อย ๆ อ่านทีละนิดเนาะ มันจะทำให้เราไม่ได้รู้สึกท้อแท้
ค่ะ อืม ค่ะ
ค่อย ๆ ก้าวไป อุ๊ย! เก่งมาก ๆ เลยค่ะ ความคิดดี มาก
อา ถูกต้องค่ะ ยังไงวันนี้ก็หอบคุณมากนะคะสำหรับการมาแชร์ เอ่อ
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ รู้สึกว่าฟังแล้วก็รู้สึก เออ เหมือนเรามีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รู้สึก ทัศนคติเราก็จะ อ มี แง่บวก มองโลกในแง่บวกมากขึ้น
ค่ะ